Bah, je dois dire que j'en suis pas encore arrivée à ce stade-là. Heu, j'en entends de plus en plus parler. Alors, je sais qu'à un moment donné, je vais être, heu, bien sensibilisée sur, heu, sur cette question et je commencerai à faire, heu, plus attention. Mais pour l'instant, je fais surtout attention à ma bourse. Alors évidemment, si je vais, heu, dans un magasin, tout ce qui est, heu, bio, tout ce qui est, heu, heu est beaucoup plus cher. Donc heu, mon porte mo mon porte-monnaie, heu, il ne s'adapte pas à à à à à ce ce genre de de développement. Mais heu, quand on pourra l se le permettre, parce que je suis sûre qu'éventuellement, heu, ce qui est bio et cher aujourd'hui deviendra, hem, moins cher quand ce sera plus, heu, démocratisé, je pense. Alors, heu voilà.
Mmh mh. Oui. Oui. Oui, tout à fait. <chuckles> Mmh mh. Oui, oui, on l'espère, mais ça ça pose aussi la question sur, heu, le textile. Il y a aussi, heu, eu pas mal de scandales encore récemment par rapport aux grandes entreprises de la fast fashion. Est-ce que vous, vous essayez d'adopter des gestes éco-responsables quand il s'agit de de faire votre shopping, tout simplement?
Ouais. Mmh mh. Ah, quand je fais mon shopping, heu, je je regarde pas tellement ça, mais par contre, si je veux me débarrasser de vêtements, heu, je vais pas les jeter à la poubelle, je vais les je vais les jé les, mmh, heu, les mettre dans des bennes où ils recyclent, heu, les vêtements. Comme ça, heu, au moins, heu, je s heu, même sans savoir exactement ce qu'ils font avec ces vêtements, on sait que c'est mieux que de les jeter dans une poubelle. Enfin en tous les cas pour l'environnement.
Mmh mh. Oui. Bien sûr.

Oui, OK. Du coup, pour vous, la biodiversité, qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Bah, concrètement, heu, ça signifie de garder, heu, un équilibre, hein, dans l'habitat par exemple, heu, l'habitat des animaux. Il faut, heu, il faut les préserver, heu, dans leur habitat parce que, heu, ils ont un impact sur, heu, sur l'environnement. Si s'il y a plus les les heu, heu, certains animaux, eh bien, heu, il peut y avoir, heu, quelque chose qui ne se produit plus et dont on a besoin pour, heu, survivre.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. Oui, du coup la biodiversité pour vous, ça serait les animaux, les plantes. Est-ce que vous avez en tête un exemple, heu, d'animal qui serait important pour nous? Qu'il faudrait protéger? Vous avez parlé de protection, est-ce que, heu, vous avez un exemple en tête?
Les animaux, heu, bah, par exemple les abeilles on a besoin de des abeilles, heu, hein, heu la pollinisation, heu, le miel qu'elles, heu, produisent, heu, on a besoin de tout ça. Alors si on, heu heu si elles disparaissent, heu, on les fait disparaître de leur, heu, habitat, heu, naturel, heu, il y aura plus de pollinisation et heu, il y aura plus de miel, heu, il y heu, donc heu, déjà c'est c'est quelque chose, c'est un exemple.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. Oui, oui. Dans dans les grandes villes, hem, on a beaucoup à faire à aux pesticides pour heu pour heu, arriver à bout, bah, du coup des des insectes qui seront nuisibles, donc les moustiques, les moucherons, et cetera. Est-ce que vous pensez que ces pesticides-là influencent beaucoup la biodiversité avec, heu, peut-être, les abeilles ou d'autres espèces dont on a besoin?
Hem, voilà et Ouais. Ouais